En ce moment, c'est assez compliqué, heu, au niveau des tâches ménagères à la maison, je t'avoue. Parce que, heu, bon, on vient de déménager, heu, bah, ça fait 4 mois. Ça y est, heu, ça fait 4 mois depuis ce week-end et on a un gros problème qu'on avait quand même moins à notre, heu, à notre appartement, c'est, heu, bah, les tâches ménagères, hein. C'est c'est le bazar, heu, on en finit jamais avec ma femme. C'est, heu, c'est c'est le grand n'importe quoi, heu, c'est c'est assez difficile et puis comme on reçoit, heu, bah, comme on vient d'emménager, on reçoit tout le temps du monde, tous les week-ends. Heu, c'est c'est très compliqué, je t'avoue là.
Oui. Mmh mmh. Oui. D'accord. Ouais, ben je comprends je comprends parfaitement, heu, bah, que les les tâches ménagères puissent prendre du temps et d'autant plus, bah, que tu parlais d'un appartement avant, donc là je je peux supposer que tu tu habites dans une maison peut-être? Don
Tu m'étonnes. C'est ça, bah, on a beaucoup plus d'espace, on a le double d'espace, sans parler qu'en bas, heu, on a une cave, bah, qui fait la la taille de de les de la surface habitable en haut. On a un jardin de 1500 m², enfin il y a vraiment, heu, entre l'entretien du jardin, enfin, ce qu'il y a des choses à faire hein, faut faut pas laisser ça dormir, heu, le ménage de la maison, heu, c'est, heu, puis bon, bah, il y a quelques, heu, tâches de bricolage aussi, faut pas se mentir.
Mmh mmh. Oui. Oui, bien sûr.
Mais, heu, là les tâches ménagère de la maison, c'est le bazar, c'est et puis la chambre des enfants, on on est obligé de batailler à chaque fois pour qu'ils rangent. Parce qu'en plus de nos affaires et heu, ben, du ménage au niveau de la propreté, il faut qu'on ait, heu, la chambre des enfants à ranger. Donc on a négocié avec eux pour qu'ils le fassent, mais c'est difficile, hein c'est à ça c ça commence à être long, je t'avoue là hein.
Mmh mmh. Oui. Oui, oui, bah, je comprends, heu, de tu tu dis que tu as une grande maison au final et que, beh, il y a forcément il y a beaucoup de choses à faire aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur et heu, et tu dis que tu partages donc ta vie avec quelqu'un et et en plus tu as des enfants. Est-ce que, heu, vous arrivez un petit peu à vous départager les tâches? Est-ce que tu trouves que, heu, mis à part tes enfants, voilà, où c'est un petit peu plus compliqué de leur dire quoi faire mais sinon, heu, est-ce que tu penses que c'est plus ou moins équilibré avec ce que ce que ta femme et toi, heu, faisez, font, et hem, ou est-ce que tu as l'impression qu'il y en a l'un ou l'autre qui fait plus?
Mmh mh. Ça ça dépend quand, hein, bon là c'est, heu, ces derniers jours ma femme a fait, heu, un peu plus quand même parce que bon, elle a fait le repas hier, heu, pour la pour aujourd'hui et demain. Donc non, elle a fait quelques trucs en en ces derniers jours, elle a fait un peu plus que moi. T c'est pour ça il faut que je rétablisse la balance, mais, heu, à ce niveau là justement, on arrive assez, heu, assez bien à à s'égaliser parce qu'il y a des périodes c'est elle, il y a des périodes c'est moi. Donc, heu, c'est ça qui est, heu, qui est intéressant, mais le problème, c'est qu'on le fait pas assez si tu veux, parce qu'elle, elle a un emploi aussi qui était p très prenant, heu, elle est de 8:00 à 19:00 heu, au boulot donc, heu, assez souvent. 3 jours par semaine donc ça fait des grosses plages horaires, quoi. Donc, heu, je me retrouve seul avec les enfants, et le problème c'est que les enfants, ben, j'ai beau bon hier on a quand même réussi à les faire ranger un peu, mais heu, sinon ils prennent quelque chose et ils le posent. Enfin, voilà, ils le remettent pas à l'endroit où ils l'ont pris.
Mmh mh. D'accord. Mmh mh. Oui. Oui, bien sûr. Oui. Oui, oui, oui, mais je comprends je comprends parfaitement c'est c'est un peu pénible effectivement le, heu, le le désordre avec les enfants. Hem et et toi cons con heu, concrètement tu dirais que tu passes combien de temps par, heu, par semaine ou par, heu, par jour même si tu dis que voilà vous vous ne faites peut-être pas assez, heu, mais c'est peut-être déjà beaucoup ce que tu fais. Alors ce serait combien en terme, heu, d'heures?
Oh, mmh, à peu près, heu, f allez à en à la fourchette, 40 minutes.
D'accord, ouais donc, heu, bah, ça peut être, heu, peut-être insuffisant, heu, dans le cas de d'une maison effectivement. Heu, peut-être que vous vous vous diz vous devriez peut-être essayer de passer un petit peu plus, heu, l'aspirateur, heu, est-ce que ce sont des choses que que vous arrivez à faire, heu, où vous vous rendez compte au final que ce n'est pas ce n'est pas suffisant l'aspirateur, la serpillère, heu, le dépoussiérage?
Ah, c'est clair, ouais. Ah bah, le problème, c'est que, heu, c'est que ça prend du temps tout ça, hein, heu, aspirateur, serpillière, heu, c'est, ben, c'est 40 minutes. Heu, après bah j'ai la vaisselle, heu, le p la préparation du repas, heu, mettre la table. Moi et mes enfants m'aident un peu plus, heu, je les motive un peu plus mais l le le véritable facteur, heu, déterminant, heu, dans tout cela, c'est les enfants. Hein, heu, il y a eu la maison, c'est vrai, une plus grande surface donc, heu, il y a plus de possibilités de s'étendre. Heu, c'est vrai qu'on a récupéré pas mal de cartons chez ma mère, c'est sûr il y a du rangement à faire. Mais les enfants, ils pourraient, c'est c'est vraiment le facteur, ils pourraient plus aider.
Oui. Mmh mh. D'accord et bah, je comprends parfaitement et est-ce que tu quand tu dis que les enfants pourraient plus aider, hem. Est-ce qu'ils sont en âge de de déjà être, heu, autonome dans le sens où nous av vous avez pas trop besoin d'être derrière, heu, au risque, bah, d'un d'un d'un d'un accident ou quelque chose? Est-ce qu'ils sont assez grands pour s'occuper tous seuls? Ou vous quand même que vous ayez un un œil, heu, sur eux?
Ah, ils ont quand même 8 et 6 ans. C'est ma le ch m mon fils de, heu, de 8 ans, il commence à ranger, heu, enfin, ça dépend. Des fois, c'est ma fille qui range tout. C'est hallucinant. Elle range beaucoup plus que lui et heu, c'est vraiment surprenant, hein. Mais, heu, ils rangent pas assez quand même, parce que toutes les affaires qu'ils sortent, ils ne les rangent pas forcément et c'est là où va le problème.
D'accord. Mmh mh. Oui. Oui, oui, bien sûr, heu et je comprends. Bah, notamment quand ils ont des périodes de jeux, heu, ou qu'ils déballent tous les jouets. Bon, bah, là, c'est forcément, heu, la catastrophe, heu, faut faut très très probablement que vous vous le vous les re les engueuliez un petit peu, que vous leur dites de de ranger les jouets et puis, bon, ça ça ça ne ça ne réagit pas forcément tout de suite, donc c'est à vous de les ranger et c'est là où vous perdez du temps. Donc bah, peut-être, heu, bah oui, effectivement, ça serait peut-être judicieux de, heu heu, de ouais, ouais. Peut-être essayer de, heu heu, vraiment de de les in de leur inculquer, bah, ces ces règles-là, heu, que ce sera utile aussi pour la vie plus tard, c'est-à-dire que, heu heu ouais. C'est ce que vous faites déjà?
C'est ça! On perd un temps fou, hein. Bah, c'est ce qu'on fait. C'est c'est ce qu'on fait, on passe ouais, ouais, bah oui. Heu, on passe du temps dessus. Tu sais, les enfants après, heu, tu leur dis quelque chose, heu, il y en a, ils vont ils vont s'y mettre tout de suite et il y en a d'autres, heu, ils vont voir leurs priorités à eux. Heu, ma fille peut t'aider à tout ranger, puis, heu, le lendemain, heu, n'avoir pas envie. Donc, heu, hier, on a passé u une heure à faire du rangement tous ensemble. On a réussi à à faire quelque chose, c'était assez positif. Mais, heu, faut qu'on le refasse tous les week-ends, faut que ça devienne une habitude. Là, faut vraiment qu'on leur, heu c'est ça, hein, faut vraiment qu'on leur inculque, heu, le rangement parce qu'au final, heu, on va pas avoir att assez de temps pour nous, parce qu'avec ma femme, ça nous fait moins de temps pour nous, au final.
Mmh mh. D'accord. Oui. Oui, je comprends parfaitement. Vous vous arrivez peut-être pas à vous organiser des activités ensemble et justement, quand tu parles du temps entre vous, heu, est-ce que c'est, heu, bah, par exemple des sorties, heu, des restaurants, des cinémas ou tout simplement sortir voir des amis? Ou est-ce que, bah, ça serait aussi du temps personnel, heu, ben, pour toi et du temps personnel pour elle?
Ah, c'est du temps personnel avec ma femme, déjà, hein. Mais on reçoit pas mal, je t'avoue, comme on vient de déménager, donc il y a il y a quand même l'attrait de la maison, la nouveauté. Mais, heu, non, avec ma femme, heu, ben, on a moins de temps pour nous, donc ça peut être difficile, hein.
Oui. Mmh mh. Ouais, oui, oui, bien sûr.
On n'est pas au bord du gouffre, hein, heu, faut pas abuser, hein, allons, allons. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a moins de temps pour nous et pour notre vie de couple, ça peut être, heu, assez pesant.
Ouais. Bah, est-ce que vous avez, peut-être, déjà aussi essayé de, heu, b p dans le cas pour pour vos enfants par exemple, d'essayer de faire des, mmh, heu, des activités un petit peu, heu, ludique, c'est-à-dire que pour pour le rangement, eh ben, vous proposez peut-être aussi quelque chose après. Vous pouvez essayer de faire, heu, un un genre de tableau avec, heu, avec des soleils, des sourires, heu, ben, pour savoir, heu, qui qui doit ranger tel jour, qui qui peut s'occuper un petit peu de de mettre la table, de débarrasser la table et un jour Ouais.
Ah, c'est pas mal ça. On a fait ça pour la table. On a fait ça pour la table et puis, bon, maintenant moi, le le soir là, je commence à leur dire: «Vous installez la table, vous» ils ramènent leur assiette maintenant, c'est c'est déjà un progrès. Mais, heu, là, il faut qu'ils amènent leurs assi leurs affaires, pour mettre la table, hein, ça je vais ce soir on va je vais essayer de de commencer un peu plus à instaurer ça, ce qu'on avait essayé, ça avait pas été un grand succès. Donc là, on on va repa continuer là dessus et puis toute manière avec le temps, heu, j'espère que, heu, que ça va passer quoi, parce que c'est quand même pas, heu, folichon, hein. Là, je t'ai dit hier, on a passé une heure à faire du rangement, heu, ce matin, c'est encore un peu, heu heu le bazar. Donc, non, non, il faut, heu, et puis ch moi, je peux pas me permettre de passer, heu, 2 heures par jour, à faire le ménage.
Heu, super. Oui. Mmh mh. Oui, bien sûr. Bah ce serait peut-être justement, heu, bien de de trouver des petites routines, heu, de toujours s'y tenir chaque semaine, c'est-à-dire que par exemple, heu, pour, heu, ton garçon et ta fille, bah, ça va être de tel jour, heu, lui il va pouvoir aider par exemple pour, heu, un petit peu le la vaisselle, il va rapporter, heu, tout ce qu'il faut au lave-vaisselle. Heu, la fille pourra par exemple ramener uniquement la de ce qu'il y a à mettre sur la table. Puis après au final, ça va être un départage un départage des des tâches tout au long de de la semaine. Et puis, bah, peut-être pour vous, heu, au niveau de l'aspirateur, de la serpillère, heu, les carreaux, tout le nettoyage, eh bah, ça va être
C'est sûr. Mmh mh. À voir, hein, m après je t'avoue, ça c'est dans l'idéal, hein. Après, heu, avec les enfants, heu, bah, une quand une chose, c'est ça dépend de l beaucoup de leur humeur aussi. Comment s'est passé leur journée? Enfin, il y a tellement de paramètres, heu, dont, il faut tenir compte. Heu, faut faut implémenter plein de choses et heu, non, non, mais on on va y a j'ai j'espère qu'on va y arriver hein, je pense qu'on va y arriver, mais le chemin est long et dur. Et le problème derrière, c'est qu'en ayant moins de temps personnel, ben il y a pas de 3e, quoi.
Oui. Mmh mh. Oui. Oui, bien sûr! Oui et je comprends parfaitement, heu, bah, ce serait peut-être intéressant, effectivement, de de de de maintenir cette routine et puis, bah, de te dire, heu et de vous dire, hein, que que c'est, voilà, c'est c'est peut-être, heu, temporaire, heu, jusqu'à ce qu'ils grandissent un petit peu plus, heu, qu'ils soient un peu plus aptes à faire autre chose et puis, bah, vraiment bien penser, heu, à respecter les règles, à inculquer les bonnes les bonnes règles et puis ,bah, voilà, quitte, heu, un petit peu sévir, heu, punir parfois, les jouets, privés de certaines, heu, activités, télé ou autres, pour qu'ils se rendent compte, bah, que, heu, faut qu'ils participent plus, heu heu, dans le foyer?
Ah, c'est certain. Ah bah ça, heu, non, c'est des bonnes suggestions, hein, bah, c'est en cours, hein. De toute manière, heu, là, tout ça, c'est en cours, hein, heu, la baisse de la télé. De toute manière, ils font tout la priorité, c'est des devoirs déjà, hein. Parce que ça en fait partie des tâches ménagères, hein, heu, c'est ça fait partie hein, l'éducation des enfants heu mine de rien heu, c'est ça en fait partie hein, de leur inculquer des bonnes valeurs, passer du temps, heu, non, la priorité c'est les devoirs donc ils ont des bons résultats, hein, ça se passe bien. Déjà, heu, il y a cette base là, hein, on parle pas, heu, d'élèves qui ont qui qui sont pas bons. Non, non, ils sont bons, ils travaillent bien parce qu'on s'en occupe bien à ce niveau là et après, bah, disons, il faut donner du temps au temps et c'est pas évident.
D'accord. Mmh mh. Bien sûr. Oui. Mais super. Oui, bah, c'est ça. Effectivement, comme tu dis, heu, p donner du temps au temps et puis, bah, pour les devoirs aussi, hein, je comprends, vous deviez aussi, heu, vous devez même certainement, heu, der être derrière eux un petit peu pour les aider quand même, heu, après les les devoirs que la maîtresse a distribués. Heu, donc, heu, ça vous prend également du temps et comme tu dis, ça fait partie des tâches heu, du foyer, eh bien, d'aider l'enfant et bon, c'est c'est quand même nécessaire, hein, pour son éducation. Donc, heu, bah, ce n'est que temporaire et et à voir peut-être par la suite. Effectivement, si ça devrait en principe bien s'améliorer donc, heu, il y aura pas de pas de souci à se faire.
C'est ça. Et on n'a pas le choix, hein. Non, c'est sûr, hein, il faut garder le cap, rester constant, heu. Toute façon, c'est ça la constance, heu, c'est le facteur déterminant, hein, là dedans, hein. Si tu es pas, heu, un exemple aussi, il y a il y a ça, il y a il y a un tas de choses et ranger ben ils nous voient ranger donc, heu, ils vont ils vont s'y mettre, heu, par mimétisme. Mais c'est c'est une période, hem, assez compliquée, je t'avoue. Enfin bon, c'est comme ça. En tout cas, ça ça m'a vraiment fait du bien, heu, d'évoquer tout cela avec toi, c'était assez apaisant.
Oui. Oui, oui, mais je comprends également. Oui, mais il y aura pas vraiment pas de souci à se faire. Voilà, comme tu dis très bien, p heu, laisser du temps au temps et puis, bah, peut-être essayer, heu, voilà, comme je l'ai dit peut-être de mettre une petite carotte au bout, heu heu, s'ils font des bons efforts, heu, leur donner peut-être des des sucreries ou peut-être laisser un petit peu plus de télé et à l'inverse, bon, bah, s'ils ne respectent pas trop, heu, bon, bah, là, un peu plus sévir. Mais, en tous les cas, oui, ça ça viendra tout seul, heu et je me fais pas de souci pour toi et en tout cas, bon courage.
Je vais voir ça.